Yang mecahin potnya?
Ah, iya, enggak tahu juga sih dia yang mecahin atau bukan <chuckles> tapi, kok kita yang disalahin gitu kan? <chuckles> Kita ja heeh, kita jadi bingung makanya, kalau dari kasus itu kay itu sih saya lihat, mungkin, untuk menutupi kesalahannya kali ya makanya dia menunjuk orang lain kan?
Heeh heeh, heeh. Oh betul betul. Heeh. Mhm, iya. Mhm, ah, bisa jadi bisa jadi mungkin dia pelakunya, tapi dia lempar batu sembunyi tangan gitu mungkin.
Ah, betul sih, Mbak, itu juga sih, tapi kan waktu itu kan kita masih masih mungkin masih dibilang anak-anak kali ya, masih remaja gitu kan, jadi enggak sampai mikir yang seperti ini kan. Makanya waktu itu kit kita juga enggak bisa apa ya, enggak bisa men menuduh balik kan karena kita kan enggak enggak punya bukti kan?
Heeh heeh, oke. Mmm. Iya iya, betul. <coughs> Mhm. Betul. Iya, mungkin kita kayak masih, apa ya, eee, lambat gitu ya dalam berpikir gitu jadi, eee, kita nggak tahu sebenarnya ini kondisi apa sih yang sedang terjadi gitu kan.
Iya. Betul betul betul.
Mmm, mhm mhm, tapi s eee, apa ya, kalau aku sendiri sih pernah sih Kak, waktu dewasa ini apalagi gitu, ada eee, misalnya ada, tugas yang belum selesai gitu, nah, eee, kalau misalnya kerja tim itu kan agak susah ya Kak, menentukan siapa sih yang bertanggung jawab gitu walaupun, eee, sebenarnya masing-masing orang itu punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Nah, eee, yang menyebalkan lagi adalah ketika tugas kelompok itu belum selesai dan, orang yang seharusnya finalisasi itu menyelesaikan, tapi dia nggak nyelesain, tapi dia nyalahin, eee, kayak ke anggota tim yang lain, kayak bilang, "Lah itu, si itu lama ngasih ke saya," gitu. <chuckles>
Mmm. Mhm mhm. Iya. Udah. Mmm. Heeh. Heeh. Heeh, waduh, waduh. Wah. <laughs> Wah, bahaya juga ya.
Nah iya, pinter-pinternya orang aja kan, dia kan, eee, mungkin ya berkelit dan gak mau namanya tercoreng kan cuman, eee, agak nyebelin sih orang yang kayak gitu, gitu seharusnya kan, kalau kerja tim ya harus profesional kan, Kak?
Ah! <chuckles> Iya, u
Heeh heeh. Heeh, iya
Emang, kalau mhm.
Betul jadi kayak, apa ya, kalau sebisa mungkin kita ya janganlah dan, juga sih Kak, orang yang nyalahin keadaan, nyalahin semua orang kecuali dirinya sendiri itu nyebelin nggak sih?
Mhm.
Heeh.
Biasanya kia biasanya kan mungkin orang menyala
Mhm.
tapi kalau berkali-kali sih Mbak, ad itu
Iya. Iya. Betul betul betul terus mmm, iya, halo halo? <chuckles>
Iya.
Oke, Kak, eee, kalau Kakak sendiri, eee, pernah nggak sih ngadepin orang yang kayak gitu?
Mhm. Waktu waktu kuliah itu pernah.
Heeh. Heeh heeh, gimana tuh, Kak?
A
Iya, gimana? Cara hadapinnya biar orangnya tahu diri gitu?
Enya biar tahu diri ya
Heeh.